Karena pernah nih Mbak kayak aku, beli kelas nih lumayan lah harganya, lumayan mahal nih, eee, aku beli tuh kayak isinya teks semua tuh kayak, aduh mampus banget tuh, eee, ngantuk, karena harus baca, terus, eee, kalau misalnya lagi latihan gitu
Gimana tuh? <laughs> Heeh. Oke. Wah. Heeh heeh heeh. Benar benar. Mhm mhm.
ada yang nggak ngerti, aku harus cari-cari satu-satu kayak gitu-gitu, agak ini sih, agak, eee, ribet ya untuk mendukung sekarang dan juga bosenin kayak gitu. Dan juga kayaknya lebih
Bosenin ya. Mhm-mhm. Ada pengajarnya Kak?
Hah gimana?
Nggak ada pengajarnya atau ada tapi kita disuruh baca aja?
Mmm, lebih ke instruktur ya, jadi kayak, eee iya, kayak kita memang dibeba diberi materi, terus kayak disuruh baca, kayak latihan sendiri. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ya tanyakan langsung kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih, eee, kelasnya. Nah, mulai dari situ aku udah tahu nih kalau misalnya ternyata aku tuh, eee, tipe orang yang belajarnya tuh tidak seperti itu. Dan le memang lebih suka untuk langsung praktek.
Oh oke. Heeh. Oh oke. Mmm mhm. Ok <chuckles> Iya iya iya. Mhm mhm. Oke. Eh heeh heeh.
Gitu, jadi, kayak beli kelasnya tuh yang ada videonya, terus langsung dipraktekkan, kayak gitu.
Mhm. Oke. <chuckles> Lebih seru ya?
Heeh, dan juga lebih, eee, interaktif aja ya, jadi aku bisa langsung lihat nih. Oh prakteknya kayak gini, misalnya dari A ke B. I dari B ke C heeh, kalau misalnya baca-baca sih jadinya, kadang ada yang suka kelewat, atau apa, gitu. Nah kalau aku sih lebih gitu sih Mbak, lebih ke cari cara yang memang, eee, aku lebih senangi sih jadinya nggak heeh, jadinya nggak bosen.
Mhm. Benar sih. Mhm mhm. Oh udah ada gambarannya ya. Iya sih setuju banget. Heeh benar, benar banget aku Heeh. Suka ya?

Oh, gitu, persaingannya itu gimana tuh?
Mhm. Persa e ini, yang aku lihat dari dosenku ini tadi ya, Kak. Dosen A dan Dosen B, dosen gaullah. Dosen gaul dan dosen dongeng ini
Heeh heeh. <laughs>
itu akhirnya, secara personal itu juga punya rasa iri dan, iri-iri gitu loh, Kak. Lebih ke dosen dongeng ini tadi sih. Karena melihat bahwa, eee, mahasiswa itu kok kayaknya asik banget sama dosen, eee, gaul ini. Sampai itu, Kak, ada ada prinsip yang dia pegang bahwa, gimanapun juga dosen sama mahasiswa harus ada tembok.
Heeh. Oke. Heeh heeh. Mhm mhm. Iya iya.
Jadi nggak boleh deket Mhm, bener ba ya walaupun mungkin, secara ini ya, secara kalau kita mikir positif, untuk ini sih, baiknya adalah biar mahasiswanya nggak kurang ajar, gitu kan ya. Biar tetap tahu, eee, sopan santun gitu. Benar benar banget. Tapi ya itu tadi, dia beliau seperti itu karena, merasa, mu mahasiswanya tuh nggak ada yang bisa dekat sama dia, gitu loh, Kak.
Oke, ada gepnya ya? Waduh. Heeh. Mhm mhm. Betul, setuju sih tadi batasan ya. Heeh heeh heeh heeh. Wah, iya sih. Tap karena memang, eee, enggak bisa deket tuh karena, eee, enggak bisa ini ya, enggak bisa mengikuti itu, atau, enggak bisa, eee, <clicks tongue> menyamakan ya, dengan si siswanya, gitu.
Mhm. Mhm, mhm. Betul. Benar banget. Karena dia punya prinsip itu tadi loh, Kak. Jadi, dia benar-benar menutup diri. Kami sebagai mahasiswa kan juga sulit ya, untuk mau, eee, terbuka ke beliau, kalau beliaunya juga mhm, benar banget. Jadi, emang ini sih, Kak, kalau dari Kakak sendiri nih
Heeh heeh heeh. Iya. Mendekati ya? Betul betul betul. Mhm. Mhm mhm.
sebenarnya yang paling punya, apa ya, pengaruh besar dalam pembelajaran itu, kita-kitanya nih sebagai murid atau mahasiswa, atau guru dosennya sih, Kak, sebenarnya menurut Kakak?
Iya, peran, heeh. Heeh heeh heeh. Mmm. Kalau pengaruh sih menurutku lebih ke pengajarnya ya, Mbak ya, karena heeh, karena memang suasana kelas tuh tergantung dari si pengajarnya ya. Entah itu mungkin, eee, pengajarnya yang kaku ataupun pelajarnya yang memang tidak bisa eh, pelajar, pengajarnya itu lebih
Oke. Mhm, iya sih. Mhm mhm. Oh.